Pues mira, yo creo que sí, depende, ¿no?, de del mood en el que estés, pero a mí, por ejemplo, me el ritmo es algo que que me dice todo. Puede a lo mejor una canción ser no la más, eh, feliz por letra, pero si tiene un muy buen ritmo, me llena de también a como que me levanta el ánimo la energía, totalmente. Entonces, por ejemplo, si yo, digo, ahora, ah, quiero escuchar música para motivarme, para estar feliz, bueno, yo hasta me pongo salsas, la verdad, así de esas que digo: "Necesito estar alegre en en movimiento". Si quiero estar, este no sé, me toca hacer limpieza, que sé que tengo que hacer mucho en casa, de estar de un de un lado para otro, pues me pongo salsa. O estoy en el gimnasio, ¿no? También me trato de poner música motivante, eh, que que me dé energía. Y claro, cuando estoy en otros estados de de ánimo como más de de relajación, pues sí, ahí pongo música más como de jazz, me gusta también mucho escuchar jazz.
De ene de energía. <chuckles> Pues poner música. Mus m música instrumental. Fíjate, justo te is justo eso te iba a decir. Eh, en el gimnasio tú encuentras música así como con rangos más altos, no sé, llamarlo de esa manera sea música electrónica o música, así como que para que la gente no sé si bueno, no no soy experto en eso, si se liberen dopamina o endorfinas, es para que la gente, ¡ah!, o sea, ahí pueda, ya sea correr sí, saque todo el fuá. <laughs> Este, eh, sí, pues que levantar la pesa, no sé, y, pues, entonces
Ujú, sí. Saque toda la energía. Exacto. Claro, correr, ¿no? Estar ahí en en en las en las máquinas, ¿no? Y dándolo todo.
el sí, las máquinas, ¿no? Oye, tú comentaste algo muy importante, tú entonces tú usas, eh, la música de forma intencional, depende de tu estado de ánimo. ¿Sabes qué? Pu como bien decías: "Oye, voy a ponerme a limpiar, pues voy a poner este playlist, o voy ir al gimnasio, voy a poner este otro playlist, o estoy relajada, puedo poner esa musiquita tranquilona, a lo mejor con una copita de vino". Si es eh, si si si eres si eres afín al vino, a lo mejor, este, el jazz, eh, con pianito, algo ahí para que para que te acompañe. ¿Y cómo lo organizas en y y y y qué recomendarías tú, o sea, que que tú puedas decir, este, cómo co cómo recomendarías la música que la ligues a tu a tu vida para para tu los estados de ánimo?
Sí. Ándale. Exacto. Claro. Sí. Así es.